Wah menarik banget sih, Kak. Sejujurnya aku juga nih, ada pertanyaan lain untuk, Kakak. Kira-kira di situasi nih kalau misalkan diputar keadaannya lagi di teman kantor, di keluarga, mungkin juga di keluarga inti atau keluarga besar gitu ya. Nah, ada nggak pendekatan khusus yang berbeda nih, supaya Kakak itu bisa menjelaskan bedanya nih. Kalau misalkan sama temen kan tadi mungkin Kakak dengerin dulu tuh ya jangan sampai jadi bensin gitu biar nggak ketemu api gitu. Nah kalau untuk keluarga sendiri kan kadang-kadang lebih deket nih rasa, eee, di hati ya. Betul nah
Mhm. Betul. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Ya. Betul. Iya, jadi kita lebih lebih ini ya lebih semena-mena ya.
Iya, nah kalau Kakak sendiri untuk ngehadapin itu gimana tuh bisa jelasin?
Sebenarnya aku termasuk orang yang meledak juga kalau ke keluarga, cuman karena aku tahu mulut aku kasar, jadi kalau misalnya aku marah aku mending diem. Jadi aku diem dulu, aku tenangkan diri, aku tarik dulu. Sebenarnya itu juga nggak baik ya, jatuhnya kayak silent treatment tapi sebenarnya itu adalah momen-momen kita untuk menenangkan diri gitu daripada nanti, eee, kita jadi meledak-ledak kayak gitu. Karena aku sejujurnya orang yang meledak-ledak juga jadi kek kadang kek misalnya nih ada yang bikin aku kesal kayak, "Sabar dulu ya tenang dulu ya, kayak capek nih habis kerja entar dulu ngomelnya," kayak gitu. Oh gitu. Heeh.
<laughs> Oke. Oh. Betul. Oke, berarti Kakak itu seperti memberikan atau menggambarkan bahwa diri Kakak ini, eee, mau suatu ruang dan waktu dulu, supaya Kakak itu bisa mengeksplorasi perasaan Kakak mungkin karena efek capek kerja, pulang, panas, macet, gitu ya apalagi kan ya, Kak. <chuckles> Nah, kira-kira
Mhm. Betul. Mhm. Mhm. Mhm, aduh Jakarta. Jakarta pusing sih, macet d imana-mana. <laughs>
Ah, betul banget setuju banget, Kak, <laughs> oke. Nah kalau aku pengen nanya juga nih, kapan nih saatnya Kakak itu berhenti meladeni dan tetap menepat e menetapkan batas nih ya kira-kira gimana cara bilangnya supaya tetap sopan tapi tegas supaya lawan bicara Kakak ini, mau itu temen Kakak, atau keluarga Kakak, itu bisa mengerti bahwa kondisi Kakak itu saat ini lagi nggak mau menerima emosi dulu, Kakak mau sendiri dulu mungkin. Nah gimana tuh cara membatasinya?
Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm. Ya paling kayak tadi aku ngomong dulu kayak, "Aku lagi nggak pengen berdebat, aku nggak pengen berantem jadi entar dulu ya kasih aku waktu," gitu.

Oke oke baik nah kalau misalkan nih kita ngomongin lagi ke ngebahas emosi ya, emosi yang meledak gitu kan sebenarnya konteksnya tuh luas kayak di mana, eee, bisa aja konteksnya seperti marah dalam emosi, berkata kasar bahkan bisa aja main fisik seperti lempar barang atau pukul orang gitu ya kan Kak, nah kalau aku ngebahas nih soal keselamatan Kak, kalau Kakak, sendiri ini, eee, bener-bener, eee, apakah orang yang berani jikalau ada orang yang berani menyakiti Kakak, dan Kakak, akan membalasnya? Atau lebih baik utamakan keselamatan seperti Kakak, jauhi situasinya, atau malah Kakak, lapor ke pihak berwajib gitu?
Mhm, mhm. Iya. Mhm, mhm. Mhm mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Aku kalau misal dia udah keterlaluan sih aku berani ngelawan ya karena maksud aku tuh kayak, eee, apa namanya, kalau misalnya kita sabar juga ada batasnya sebenarnya cuman kalau memang udah berbahaya banget misal dia bawa senjata tajam, atau bawa, pisaulah, pistol segala macem gak mungkin dong aku ngelawan dengan tangan kosong nah itu aku langsung lari dan, cari pertolongan ke pihak berwajib gitu kayak polisi atau ke mana, tapi sejauh ini di kasus aku belum pernah ya sampe sebegitunya paling ya perang mulut doang.
Betul. Betul. Oke berarti penting banget ya. Oke dan aku harap juga jangan sampai ada ke ke iya, kejadian emosi yang meledak terlalu parah ya Kak, ya baik tapi heeh, setidaknya berarti aku itu udah tahu gambaran di mana Kakak, itu mau mengambil pendapat, eee, kira-kira dalam kondisi seperti itu harus apa gitu ya berarti ya Kak, setidaknya udah sedia payung sebelum hujan berarti Kakak, ya. Nah kalau Kakak, sendiri nih pernah nggak sih Udah sabar sabar untuk dengerin percakapan orang tapi malahan, karena Kakak, udah nggak bisa tampung lagi nih gitu karena kondisi dia itu tetap marah padahal Kakak, udah coba tenangin diri sendiri gitu, malahan Kakak, malahan, eee eee, om, e emosi dan marahi dia balik gitu pernah gak kejadian seperti itu?
Jangan sampai amit, amit. Iya, jangan sampai banting barang duh, jangan sampailah. Mhm. Betul. Iya, mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm, mhm, pernah kalau aku lagi capek banget sih maksud aku kayak
Wah bisa diceritain gak gimana Kak?
Kalau waktu itu pernah misalnya kayak aku ke teman sih jarang ya paling ke keluarga terdekat, kadang misal aku lag lagi capek banget terus tiba-tiba kayak ngomelin hal-hal yang gak penting misalnya kayak, toilet yang kotor misalnya kayak gitu, baju belum diganti, beli ini beli itu kan kondisi kita lagi capek ya jadi aku jadi marah balik kayak gitu tapi kalau misalnya aku tidak capek kayak aku, akan bicara baik-baik gitu.
Iya.